Ciao, oggi vorrei parlarti di questo mio problema che diciamo riscontro soprattutto diciamo lo noto da quando, uhm, frequento la palestra, comunque frequento il fitness in generale e quindi anche l'alimentazione correlata all'allenamento. E appunto è la difficoltà un po', uhm, a mantenere in modo fisso, comunque nel tempo, delle abitudini salutari perché, generalmente, no, ci sono i periodi in cui bisogna mangiare tanto, i periodi in cui bisogna mangiare meno di quanto dovresti mangiare di base, no, quindi mettere su peso e perdere peso. Diciamo che, nel periodo in cui devo mettere su peso, ho una particolare difficoltà nel poi gestire praticamente cosa mangio, perché sono un po' una fogna, no, cioè mangio, mhmm, tante cose basta che mangio e che sono caloriche e che arrivo a quanto devo mangiare. E in questo momento, ehm, comunque sono in un periodo di di bulk e quindi, uhm, proprio sto affrontando questo problema. E appunto, magari soprattutto a colazione e a merenda, che sono un po' i pasti quelli in cui, soprattutto a colazione, in cui non ho voglia di mangiare quasi niente, quindi mangio cose dolci perché, l'unica cosa che mi stimola un minimo l'appetito, uhm, diciamo ho appunto difficoltà nel comunque, mangiare in modo mediamente sano. Perché comunque mangio tanto, anche con un fine nobile, però mangio, uhm, discretamente male. E vorrei chiederti se hai qualche consiglio anche un po' più, punto punto di vista mentale nel riuscire a, uhm, comunque mangiare qualcosa di più sano, anche con più difficoltà alla fin fine, perché è un po' più pesante mangiare proprio sano al 100% di mangiare tanto.
Mh-mh. Okay. Okay. Certo, allora diciamo che mantenere queste fasi, uhm, alimentari che vadano in concomitanza con poi l'allenamento, non è semplice appunto perché, come hai detto te, bisogna anche abituarsi a dei cambiamenti sostanziali nell'alimentazione, sia in come quantità, ma anche ovviamente, nella fase di bulk ci si può permettere appunto di ingerire più calorie, quindi è anche difficile capire bene, che tipo di cibi mangiare, ehm, soprattutto anche per non esagerare, perché comunque, uhm, è vero che sei in una fase in cui devi immagazzinare tanto, però comunque non puoi sporcarti troppo. Uhm, ti posso chiedere se è la prima volta che fai un percorso del genere, quindi di bulk e cut oppure, uhm, l'avevi già fatto prima?
Beh, ehm, allora in palestra la fre la palestra la frequento in modo praticamente cioè faccio solo palestra da circa 2 anni e mezzo
Mh-mh.
ehm, quindi sarà tipo 3 anni che, uhm, mangio, mhmm, diciamo alternando tra bulk e cut generalmente tipo in bulk la gran maggior parte dell'anno, eh, quando sì, diciamo, da maggio a settembre sono in cut e nel resto dell'anno sono in bulk ed è così più o meno da almeno 2 anni, in modo discretamente continuo.
Okay.
Ehm, quindi no s ho ho un po' di esperienza, ho un po' di conoscenze dal punto di vista alimentare sugli alimenti. Sono abbastanza consapevole però, ehm, solitamente per molto pigrizia comunque, soprattutto ultimo periodo, uhm, ho un p cioè non mi piace passare troppo tempo in cucina quindi, uhm, a volte cucino qualcosa di cioè di solito io mangio cioè riso e pollo e panna e curry, cioè tipo il mio pasto principale. Esatto perché comunque, non cioè ci vuole non troppo tempo, comunque è una cosa molto completa. Quindi oltre a quello non vado. Di solito quindi mangio cose molto molto semplici, magari devi scaldare comunque piadine, affettati cose s tranquille; e quindi è anche molto una questione di di di di pigrizia appunto nel prepararmi poi delle cose anche più sane, complete, an anche più gustose. Cioè mangio molto robi e mappazzoni, cose insiemi. Comunque cose che hanno dei sapori imbarazzant
Mh-mh. Certo, come tutti i palestrati. <chuckles> Certo. Mh-mh. <chuckles> Okay, certo, e ti posso chiedere magari come gestisci di solito l'alternarsi delle 2 fasi, quindi, uhm, vivi meglio il cut vivi meglio il bulk oppure, uhm, diciamo, uhm, questa fase, uhm, di immagazzinamento praticamente, uhm, ti porta comunque a essere più in difficoltà perché hai anche più fame immagino, comunque alle facendo anche allenamenti diversi magari, uhm, sicuramente è anche più difficile comunque, avrai più pasti, più quantità più grandi, quindi qual è anche la fas cioè la, mhmm, la difficoltà in questo periodo diciamo, oltre magari la non voglia di cucinare?
Uhm, diciamo che, uhm, sia il bulk che sia il cut hanno i s loro punti a favore, i loro punti a sfavore. Io sono sempre stata una persona sempre stata una persona che mangia poco, comunque son partito quando ho iniziato ad andare in palestra praticamente ero gravement ero sotto peso di un bel po' adesso sono sistemato però, uhm, cioè ho s io fosse per me mangerei pochissimo, cioè non ho grande grande necessità no, di di mangiare. Quindi comunque, il bulk a volte è pesante perché, devo mangiare, mhmm, controvoglia soprattutto all'inizio. Ormai mi sono un po' abituato però, spesso mi capita di mangiare anche se non ho fame, per arrivare a all'obiettivo calorico, e quella è la cosa diciamo peggiore del bulk perché poi alla fin fine la cosa bella del bulk, è che puoi mangiare un po' dove vuoi. Cioè se vuoi andare al sushi, la pizza, così puoi puoi farlo. Ovviamente non tutti giorni, però puoi farlo, il cut, Il problema è appunto questo: cioè io mi trovo meglio quotidianamente a fare cut, comunque devi mangiare meno, devi mangiare proteine che è un po' una rottura, nel senso che comunque devi mangiare sempre pollo o cose simili, però devi ovviamente poi, mitigare al massimo il McDonald's e tutte tutte queste tipologie di di posti.
Mh-mh. Okay. Mh-mh. Okay. Certo. Certo sì. Eh beh certo, <chuckles> se no diciamo che poi il cut sarà ancora più difficile, quindi ci sta anche cercare un equilibrio appunto. Uhm, ti posso chiedere magari se hai già usato tecniche tipo di preparazione dei pasti, o cose del genere, diciamo, per gestire meglio effettivamente, uhm, tutta la tua routine oppure se, uhm, quando devi mangiare cucini direttamente, senza una gran preparazione.
Mh-mh. No, quando devo mangia magari penso a cosa devo mangiare, però preparazione lo faccio sempre cioè, a meno che quando vado a scuola magari sono fuori a pranzo, o tipo quando sono a scuola, ovviamente, mi preparo le cose la mattina o l la sera prima, proprio, in casi estremi, però poi nella mia quotidianità normale, no cioè, io mi preparo le cose a pranzo, a cena, proprio nel momento prima di mangiare. Sì, sì.
Okay. Allora, ora che ho un quadro un po' più chiaro, magari, ti posso dare qualche consiglio, uhm, per seguire una routine alimentare che sia alla fine sostenibile nel tempo, e che poi si adatti anche alle tue esigenze che sono, comunque, molto specifiche. Uhm, già comunque tu parti da una grande consapevolezza perché, appunto, mi hai detto che, uhm, sei già abituato a fare questo tipo di, uhm, allenamento sia fisico, ma anche poi alimentare, uhm, che viene di conseguenza. Uhm, quindi sicuramente già partire da una grande consapevolezza ed esperienza, uhm, aiuta. Uhm, nonostante questo, capisco anche la di la difficoltà nel gestire dei pasti che, comunque, non siano, magari, sempre uguali o che siano abbastanza stimolanti anche da volerli mangiare, uhm, perché, come hai detto, non è sempre semplice, diciamo, abbuffarsi di cibo, quindi mangiare grandi quantità che, magari, non mangeresti, uhm, altrimenti, ecco. Quindi, uhm, un mio consiglio sicuramente è quello, magari, di iniziare a fare una programmazione, uhm, settimanale e di fare, magari, un una preparazione anche dei pasti, uhm, in anticipo; quindi, magari, uhm, non so preparare, uhm, già, uhm, dei carboidrati da poter, magari, uhm, conservare in frigo per qualche giorno, ovviamente non per 1 settimana perché sennò diventano disgustosi, però, uhm, magari per non so, già preparare il riso per qualche giorno, che comunque è un cereale che si conserva abbastanza bene, o il farro da lasciare in bianco, uhm, e poi, magari, da abbinare delle fonti proteiche, da cuocere anche in padella così molto velocemente, però m capito, la la fase già del, mhmm, del cucinare i carboidrati la u f fai solamente una volta, che è una cosa che puoi fare, appunto, solo una volta in grandi quantità e poi gestirla bene alla lunga, in modo da evitare, magari, di ricadere, uhm, in pasti meno salutari proprio per mancanza di voglia di preparare, ecco. È una cosa che potrebbe aiutarti?
Mh-mh. Mh-mh. Assolutamente. Mh-mh. Uh Sì, ho sempre avuto il problema, appunto, con il riso, la pasta, ehm, comunque del far bollire l'acqua, e e far semplicemente cuocere la pasta per me già è è è too much no, è troppo tempo. Infatti, adesso è da qualche mese che ho scoperto la veramente la cosa che mi ha cambiato la vita, che è il riso pronto in 2 minuti nel microonde, che è stupendo. Ha meno calorie perché, ovviamente, è già cioè, tutto l'amido non c'è non c'è niente, tipo, veramente riso povero. Però, comunque, tanta roba, appunto, per quest da questo punto di vista, cioè così questo mi sta aiutando molto, soprattutto nel pranzo e nelle cene comunque a mangiare riso, anche integrale, comunque abbastanza pulito, no, con va il pollo poi di base lo fai in padella non ci metti tantissimo. Però, sì sicuramente quello che mi dicevi te è giusto. Ovviamente poi ho ovviato in questo modo, però è anche preparare le cose rutto più più lente, in anticipo, se si possono conservare, uhm, è sicuramente un buon consiglio; infatti, in passato mi è capitato di farlo poi adesso, grazie a Dio, non ho neanche più la necessità
<chuckles> Okay. <chuckles> Mh-mh. Certo. <chuckles> Con le bustine pronte in 2 minuti, ehm, hai svoltato la tua alimentazione, top. <chuckles> Ehm, poi, magari, un altro consiglio sicuramente è quello di, uhm, dividere, uhm, quindi, magari, uhm, le quantità anche magari in più pasti durante la giornata; quindi se fai, davvero, fatica a mangia ehm, a mangiare, magari, delle grandi quantità che comunque sono necessarie per la tua fase, uhm, in cui ti trovi. Però, se fai fatica comunque, uhm, sforzarsi eccessivamente non è mai la soluzione. Quindi, piuttosto, inserisci una me una merenda in più al giorno, o fai una colazione più abbondante, uno spuntino in più la mattina, però magari evitare di strafogarsi, se non non si sente comunque la necessità, anche perché, comunque, è una cosa che ti appesantisce sia magari a livello fisico che a livello mentale.
ehm Sì sì. Mh-mh. Mh-mh. Mh. Sì, soprattutto, io sempre mi sono sempre allenato o il pomeriggio adesso, mi alleno la sera, però sempre discretamente poco dopo pranzo e cena. Quindi, esso la sera riesco a lasciare un po' più di tempo, vado po' più tardi però sì, sicuramente bisogna stare mediamente leggeri, è una cosa che, dici te, è molto molto corretta anche se non ho mai cioè, di solito io faccio colazione, pranzo, merenda, cena e proprio, al massimo, aggiungo una cosa. Però, devo di io io passo veramente tanto tempo a mangiare ci tipo, il pranzo minimo 1 ora a mangiarlo, se mi faccio qualcosa di un po' importante; quindi devo devo mettere in considerazione que questi questi tempi poi più o meno, a volte sicuramente dovrò tenere in considerazione anche dividere un po' di più, perché non è una cosa sostenibile sempre. Quindi, mhmm, niente, ti ringrazio dei consigli e ti auguro una buona giornata e e grazie ancora.
Mh-mh. Mh-mh. <chuckles> Urca! Cert Certo, assolutamente! Figurati. Sappi che io sono qui, se hai bisogno ancora di parlare o di qualche consiglio, e spero che tu riesca ad applicarli nella maniera più giusta per te e per le tue abitudini che, come mi hai detto, non sono semplicissime da seguire, sia a livello fisico che psicologico, quindi ti auguro di riuscire a farlo. Alla prossima.
Mh-mh.